А, даже не знаю, знаете, просто, да, я, вот, даже думаю иногда, есть какие-то, вот, религиозные, предположим, страны, да, где, там, оде оде одежда должна быть определённая и тому подобное. А, но и при этом, э эти места з зачастую иногда такое бывает, они из-за совмещения являются такими туристическими, да. Предположим, Дубай.
Мгм. Например, Арабские Эмираты, типа, да, м? Сразу тоже мы об этом подумали, да, мгм.
М-да, что-то такое. Или Египет, к примеру, думаю, да. М, очень популярное направление, там, на пляже.
Конечно, да.
То есть, э, в некоторых местах можно надеть бикини, да, то есть, что-то подобное, а, открытое, но, о, в некоторых нет, и ты, вот, как говорится, всегда будь осторожен. Или в Мальдивах
Мгм, мгм. Да, на Мальдивах тоже такое дело.
Люди не задумываются о таком.
Мгм, мгм. Но что интересно, знаете, я, по крайней мере, знаком с достаточным количеством людей. Я понимаю, то, что многие из моих, например, знакомых мне друзей и всякого такого, они достаточно адекватные, на самом деле, люди. Они, вот, смотрят на это дело, такие: ага, окей, хорошо. Ну, то есть
Мгм. Мгм. М-да.
э, б как-то относятся к таким вещам более или менее адекватно. То есть, мы понимаем то, что надо, а, там, не знаю, как говорится, с каким-то правилом, а, с какими-то правилами перед тем, как лететь в эту страну, ознакомиться. Вот, мне кажется, это самый хороший адекватный метод правильно всегда так поступать.
Понимаю. Абсолютно. Да, вообще, я вот Для себя же, да, то для своей же безопасности всегда это надо делать. Э, читать, получается, а что, вообще, об этой стране. Да, то есть, э, к я не понимаю, почему ты идёшь в страну, о которой ты, вот, не знаешь какие-то, вот, э, вот такие моменты да. То есть, это ж очень опасно. То есть, тебе не тебе, м, не важно, что там от других, да? Так подумай о себе, как говорится. Мгм.
Конечно, конечно. Мгм, мгм, да. Мгм.

Это хороший вопрос, мгм.
Или это именно невежество, потому что человек специально, или даже, ска сказать, просто игнорирует вообще тот факт, то что нужно, э, на что-то обращать внимание.
М-да. Мгм. Н-да, мне кажется, зачастую, знаете, это заключает оба вот этих аспектов, ам, потому что, если вот зачастую мы, э, путешествуем, да. М, мы не ожидаем, что, э, как бы это новое место, да, то есть будет очень д очень другим или вот какие-то вот, знаете, абсолютно другие правила, да, то есть вот <grunts> м многие люди не любят это в в путешествиях. Они хотят, э, чтобы правила были все те же самые.
Мгм. Мгм. Мгм мгм. Мгм мгм.
Чтобы было как к которые они знают. Вот, а так не будет. <chuckles>
Ну да, такого, как говорится, не будет. Это
Мгм.
Так не бывает, потому что есть разные культуры, есть разные страны вообще. И зачем не то что зачем, а почему вообще люди считают то, что им должны в какой-то другой стране, извиняюсь, ам, вести себя и быть такими же, так как они привыкли в своих странах? Это же неправильно, это нечестно, это нелогично, особенно с точки зрения культуры, да?
М-да. Не говорите. Мгм. М-да, конечно, неправильно. А, ну да. Мгм. Как говорится, а, знаете, м, в каждой стран стране свои правила, обычаи, их нужно уважать. Если ты как бы, а, приходишь как турист, э, неважно, да, то есть, а, потому что это очень важный такой момент, э, любой культуры.
Мгм.
О, уважение, да, то есть, э, друг друга и тому подобное. Вот.
Мгм. Ну да, знаете, то, что если вот вы придете к себе в э, куда-то, да, к вам в страну или еще что-то такое, да, то есть имеется в виду, вы, э, м не знаю, это как-то очень странно, такое в плане: почему вы думаете, то, что ваши, например, да, там, а, какие-то условно
Мгм, м-да. Мгм.